امم، بُصي يعني أنا مثلًا ممكن أكون بادخل السرير مثلًا الساعة 22:00 أو حاجة، ألاقيني بجد صاحية لحد الساعة 04:00 ما باعرفش أنام كُلّ ده، كُلّ ده باحاول بس إن أنا أنام، يعني عقلي بيقعُد بقى يتكلم شوية مع نفسُه، أقعُد مثلًا أقلِّب شوية على الموبايل، أقعُد حتى أسرح، أفتكِّر مثلًا الماضي اللي حصل لي، أفتكِّر مُستقبلي حتى أشوف مثلًا إيه اللي هيحصل في مُستقبلي، أقعد أعاتب في نفسي شوية، فيمكن أنا بامُّر بمراحل كتير جدًا قبل النوم، بتصَعَّب عليّا العملية نفسها، باحِسّ إن أنا بجد مش قادرة إن أنا أبدًا أحِسّ باسترخاء، باحِسّ إن الموضوع بالنسبة لي بيبقى صعب جدًا، وباحاول أضغط على نفسي عشان أقدر إن أنا أنام، بس غصب عنّي ما باعرفش أروح في النوم بسهولة. ويمكن دي مشكلتي إن أنا بابقى محتاجة إن أنا أصحى تاني يوم بدري، علشان مثلًا عندي شُغل، فبالاقي نفسي في الآخر ما نمتش كويس، فباحِسّ إن أنا مش عارفة أركِّز حتى في يومي، مش عارفة أركِّز في شُغلي، بابقى مُرهَقة طول اليوم، فباحِسّ إن أنا بجد يعني باقعد أأنّب نفسي إن أنا ما نمتش بدري، فممكن يعدّي عليّا يوم مثلًا أبقى نايمة 3 ساعات بالكتير أوي، آجي تاني يوم عشان أعوَّض ده بقى وأدخُل السرير بدري على أساس إن أنام، برضه ما أعرفش إن أنا أنام، ف بالضبط، باعيد نفس الكَرّة من تاني، وبجد حاجة زي كده صعبة جدًا عليّا، مش عارفة أعيش حياتي بشكل مُنظّم وبشكل طبيعي كمان.
إمم. ياه! إمم. إمم. فاهماكِ أنا فاهماه. أكيد طبعًا. إمم. معاكِ. إمم. ما تناميش. أيوه. امم، امم. أوي. إمم. أنا فاهمة كويس أوي اللي أنتِ بتمُرِّي بيه، طب أنتِ قُلتِ إن أنتِ بتُقعدي تفَكّري كتير أوي وتِتقلّبي على السرير قبل ما تنامي، هل بقى إن أنتِ مثلًا بتمسكي الموبايل كتير برضه في الوقت ده أو قبل ما تنامي بشكل عام بتستخدمي الشاشات؟
إمم، بصراحة آه، يعني أنا زي ما قُلت لِك كده باحِسّ إن أنا عامةً باحاول على قد ما أقدِر إن أنا ألهِي نفسي عن التفكير السلبي اللي أنا بافَكّر فيه قبل النوم، يعني أنا باقعد أأنّب نَفسي على حاجات كتيرة، أقعد أفتكر مواقف كتيرة حصلت لي زمان، فأقعد بقى أفكّر فيها أنا إزاي اتصرّفت بالشكل ده، أنا ليه ما عملتش كده، أنا ليه ما جِبِتش حقّي ليه سِكتّ، أبدأ أفكّر في مُستقبلي هو أنا مبسوطة في الوضع اللي أنا فيه والّا لأ؟ هو أنا الشُّغل اللي أنا فيه ده هيكَبّرني؟ هل أنا هاعرف أبني لنفسي مُستقبلي، أقعُد أفَكّر في حاجات كمان مش المفروض إن أنا أقلق علشانها دلوقتي، حاجات سابقة أوانها بكتير، وبجد كُلّ الحاجات دي بتعطّلني عن النوم، ما باعرفش أنام نوم مثلًا آآ كويس، أو نوم مُنتظم، بالضبط، أبدًا، ما أعرفش أنام نوم عميق أبدًا.
بالضبط. اهم. آه. امم. فهمتِك. امم. أكيد. عميق. اهم. امم امم، أنا فهمت كويس أوي اللي أنتِ بتمُرِّي بيه، فعلًا فكرة الشاشات والتفكير الزيادة بتخلِّي جودة النوم فعلًا تقِلّ جدًا، بالعكس، هي بتبقى مَ شِبه معدومة أصلًا، أنتِ مهما نمتِ بتحِسِّي إن أنتِ أصلًا ما فُقتيش أو حاسّة إن أنتِ ما عندكيش طاقة يعني، طب أنتِ تقريبًا برضه قُلتِ لي إن أنتِ بتصحي كتير في النُّصّ بقى مثلًا لو نمتِ لو نمتِ 4 ساعات أو حاجة، بتصحي برضه في النُّصّ تاني؟
امم.